Aber ich würde schon 'n bisschen mehr in unser in unser Essen investieren, einfach um mehr gesunde, ähm, Sachen zu finanzieren.
Interessant. Mhm. Ja, interessant. Gena da da darauf, äh, wäre ich jetzt als Nächstes, äh, eingegangen. Hast du denn das Gefühl
Mhm.
du und dein Mann, ihr müsst auf Qualität verzichten? So an an, äh, gesunden Nährstoffen, damit die Katzen, ähm, besseres Essen haben? Was dann ja auch irgendwie teurer ist am Ende?
Mhm. Hm, n ne, also zum Glück noch nicht, äh, also da no nicht. Also wir, ähm Es ist eher das hat wahrscheinlich eher nichts mit den Katzen zu tun, sondern wenn wir dann einkaufen sind, und dann ist da irgendwie das Obst oder Gemüse also, wenn man jetzt zum Beispiel Mangos ja, wenn man sagt, 2 Mangos, und dann wollen die aber schon fast, äh, 6 € dafür haben, dann überlegen wir uns halt dann, ob wir uns die kaufen bei dem Einkauf oder nicht. Es ist also unabhängig von dem, was wir für die Katzen ausgeben, ist es diese Relation für 2 Mangos 6 €, das ist schon echt viel.
Mhm. Ist viel natürlich, ne? Ja. Ja. Gut, äh, Mangos, äh, sind ja is ist ja Obst, ist ja per se erst mal gesund, ne? Ähm, aber für den Preis also, ich glaube die andere die die gleichen Nährstoffe, die kriegst du, glaube ich, günstiger aus aus anderen Früchten, Lebensmitteln her, ne? Das ist dann in dem Moment ja fast schon wie ein Luxusgut, sage ich mal, ne? Zumal die du sagst ja, du oder ihr lebt, äh, in Amerika, in den USA. Ich bin mir nicht sicher, ob Mango da wachsen. Ich glaube eher nicht. Ne, ich glaube, die brauchen troperisch äh, tropischeres Klima. Das heißt, die sind das das sind ja Importware, würde ich schätzen, ne? Deswegen auch teurer, ne? Ja.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja, ich würde sagen, die kommen mhm, genau. Ja. Genau, also, hö also, ich glaube, die kommen aus Mexiko, das ist ja trotzdem nicht so weit weg, äh, von den USA jetzt, aber ja, die sind auf jeden Fall Importware und das ne Natürlich sieht man das dann auch im Preis, ne?
Mhm.